अम, हाँ, मैं बताना चाहूँगा, एक बार मैं आगरा गया था घूमने ताजमहल, तो हम दोस्तों ने 5-6 थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि आगरा हम कभी गए नहीं है, ताजमहल हमने घूमा भी नहीं है
हुँ।
तो, तब हम काफ़ी अच्छा घूम के आए और पर हमने जो दिन का चुनाव करा था, वो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा फैसला गलत हो गया। हम गर्मी के टाइम घूमने गए और हम थोड़ा लेट हो गए थे, करीब 11-12 बजे हमने एंट्री करी। तो जैसे ही हमने एंट्री करी, तो काफ़ी हमें वहाँ पे संगमरमर की वज़ह से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे वहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ गया था। तो, उतना हमारा सुखद अनुभव नहीं रह पाया।
हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ। ताजमहल में अक्सर गर्मी हो जाती है, वहाँ पे संगमरमर जो है पत्थर वो कभी भी आप ताजमहल के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ वो गर्म नहीं होता। लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की, उससे बाहर गर्मी ज़्यादा हो जाती है।
उ, जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ जी। काफ़ी है हाँ, काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि आप फ़ोटो खिंचा रहे हो, सामने से रिफ्लेक्शन आ गया, तो अ, आपकी आँखें ही नहीं खुल रही हैं।
बिल्कुल। हुँ, ऐसा ही ऐसा कई बार होता है ताजमहल के अंदर। मैं भी
जी। अ, आप कभी गए हो घूमने?
हाँ, हम मैं मेरा तो होमटाउन ही है, तो, मैं जाता रहता था तो वहाँ पे। अ, कई बार मैं गया हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ ख़ास लगा नहीं ताजमहल के अंदर, केवल एक वो केवल एक वो मकबरा
अच्छा, अच्छा। <chuckles> जी, जी, जी बिल्कुल, मु हाँ, जैसा आपने मतलब नाम सुना होगा ना कि सेवन वंडर्स में आता है ये, तो आप क ऐसा कुछ नहीं लगा है आपको, है ना?
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है वहाँ पे।
हाँ, हाँ उम, मे मेरा भी यही मानना है, जब मैं पहली बार गया तो मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। फिर मुझे धीमे-धीमे समझ आया कि आई थिंक हम दोस्तों के साथ ना आए होते, किसी फीमेल पार्टनर के साथ आए होते, तो मेबी हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग होता।
या हुँ। अ, मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपने किसी अ, मेल या फीमेल पार्टनर के साथ कहीं भी जाना है अ, तो मैं मैं कभी ये नहीं स मैं कभी ये नहीं सोचता कि हम कहीं ऐसे मॉन्यूमेंट में या किसी इमारत में घूमने जाएँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर कोई आपका बहुत करीबी है, जिसके साथ आप कहीं घूमने जाते हो या टाइम स्पीड करना चाहते हो, तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे शिवालय होते हैं, बहुत सारे अ, बहुत सारी अच्छी जगहें होती हैं। घाट हो गए नदियों के और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको शांति मिलती है। तो वहाँ ज़्यादा जाना चाहिए, बल्कि अ, ताजमहल, लाल किला या कहीं और जाने के स सिवाय।
उ हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि क्या है जैसे आप घाट-आट के पास जाएँगे तो एक जो नजारा होता है ना, वो जो पानी के ऊपर से दिखता है, तो आपका मन बड़ा ही शांत हो जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
बिल्कुल, हुँ। हुँ।